Alam mo, wala na akong ganang magpatuloy ngayon. Alam mo, parang oo, parang patong-patong yung mga problemang nangyari.
Oh. Mm.
Do'n sa, proyektong gusto naming tapusin ngayon, medyo nagkaroon ng problema. Hindi naman sa proyekto mismo, kundi do'n sa isang katrabaho ko. Ayaw niyang makipag-cooperate. Alam mo no'ng
Hmm.
prinesent namin yung Wait lang, 'yong prinesent namin 'yong project, okey pa, eh. Kaso no'ng, kalagitnaan na ng project, parang gusto niyang umatras. Ayaw niyang ituloy 'yong, proyekto. Eh, nakapag-down na 'yong client namin. Tapos yung gusto niya, ah, gamitin yung down payment no'ng client do'n sa susunod na project. Parang wala na siyang ganang ituloy yung project namin na una. Eh, nakakahiya do'n sa kliyente. Ang laki pa man din ng project na yun. So parang iniisip ko, ang hirap naman nitong pakibagayan. Tapos kapag oo. 'Pag tinatanong ko kung bakit, sabi niya, matatapos din naman daw, kaya ayaw niya munang bumalik dito sa project namin. Eh, lagi lagi siyang nando'n sa susunod na project. Ang problema kasi
Ah, okey. Mm. Oo. <chuckles> Okey. Okey.
may sishi pinopormahan siya do'n. Eh, yung isang, ka-work din namin, nando'n sa project na 'yon. Eh, 'yong pinopormahan niya, partner niya 'yong, karibal niya do'n sa kabila, kaya lagi siyang nandon. Kaya kapag tinatawag ko para, simulan namin 'yong project dito, ayaw niya. Tapos sabi niya, pupunta lang daw siya 'pag may time. Eh, iniisip ko kung anong pwedeng gawin.
Ah. Grabe. Ah. So ano yun ba yung ano, tawag dun? Yung partner mo na yun or yung ka-trabaho mo na ba yun eh, senior ba siya or ano, um, talagang mas may may katungkulan talaga?
Ay sorry, hindi ko pala nasabi kanina. Ah, architect 'yon. Eh, ako 'yong engineer dito sa kabilang site. 'Yong oo, 'yong isang engineer na babae na type niya, nandoon sa kabila. Eh, dun din nag-tatrabaho 'yong isang architect na parang karibal niya. Kaya, hindi ko maayos-ayos, hindi ko maasikaso masyado 'yong project dito kasi wala siya, hindi kami makapag-work together para matapos sana 'to nang mas maaga. Oo.
Oo. Okey. Ah, okey. Okey. <chuckles> Kaya nga eh. So ano talaga eh, ah, kumbaga parang sa mga ganyang, ah, tawag dun, industry, talagang may clash yung hindi lang hindi lang pala sa, tawag do'n, hindi lang pala sa lev ah, sa posisyon kundi sa, um, katungkulan. Kasi, 'di ba usually senior versus ano, ah, junior. Kaya, senior versus ano, ah, may-ari. So meron din yung ano, usually kasi 'di ba nag ah, nag-lalaban 'yong ano eh, architect versus engineer 'di ba? Hindi talaga sila nagka ah, minsan lang 'yong
Oo.
nagkaka-intindihan sila. Pero yun pala yung ka-partner mo na architect naintindihan niya pala yung isang engineer na pinopormahan niya. <chuckles>
Oo. <chuckles>
So, um 'Pag ano kasi, pag sa Pilipino kasi, sa kultura natin ang hirap kasi manita ng, ah, ka-trabaho kasi, iba yung magiging tingin sa atin eh, 'di ba? Parang, um, sabihin sayo na, ah, asikasuhin mo yung trabaho mo wag ako. Pero, um, nasabi mo ba sa ano yun, sa sa boss niyo? Yung hinaharap mong problema?
'Yun 'yung iniisip ko ngayon na gagawin, kasi nga na-try kong mag-reach out kung, ah, aayusin ba niya 'yong project namin para makapag-start na kami. Eh, iniisip ko kung papalitan siya, kaya lang 'pag sinumbong ko sa boss ko agad parang baka sabihin niya sumbongero ako, tapos 'di man lang ako nag-reach out sa kaniya. 'Yon 'yong iniisip ko, baka biglang magtampo or baka ako rin 'yong mapasama, eh oo kasi pasimula pa lang kasi 'yong project parang sasabihin, eh, "Pasimula pa lang naman 'yon, so hintayin mo muna." parang 'yon kasi 'yong sasabihin. Pero nag-start kami 3 days na wala pa kaming natatapos actually, kasi o
Oo. Oo. Pagbalikan. Okey. Mula ngayon, 3 days bi ago parang gano'n.
Oo, kasi hindi pa siya nagmo-move hinihintay ko na, ah, m gawa na niya 'yung plano para ma-execute namin, pero wala pa. Nando'n siya sa kabila.
Ah, okey. <chuckles> Nangangapitbahay.
<chuckles> Oo. Kapit kapit projects, <chuckles> oo.
Okey. Kapit project. T tawag do'n, um, meron ba kayong manager na puwedeng pagsumbungan o paghingian ng ng advice regarding sa, ah kasi hindi maganda 'yong ganiyang ano, eh, hindi maganda 'yong ganyang, ah, ugali ng katrabaho, kasi marami na sana kayong matatapos pero ang mangyayari siyempre bilab billable hours 'yan 'di ba. Parang, ah, tumatakbo na 'yung oras, malulugi 'yong parehong kumpanya at saka 'yong kliyente. So puwede mo siguro i-raise'yong point na 'yon na, um
Oo.
Kung mag kung mag, ah susumbong ka or magrereklamo ka, siguro dapat hindi siya, patungkol sa um, in a way parang personal na atake. Kasi tingin nila atake yun eh, yung mga nung anong nung architect na yun, baka feeling niya atake ang gagawin mo pero, siguro pag takpan mo yung yung reklamo mo, na gagamitin mo yung business. Kasi, mas mag-sa-side siguro sayo yung ano eh, yung manager mo, o kaya yung bi yung may-ari eh.
Oo nga. Yun yung iniisip ko kasi, ah, by the end of this week magse-send ako ng report, sa office kung sa natapos namin. Oo, i-report ko pag bumalik siya ng mga 2 days, konti yung matapos namin, meron namang natapos. Pero dun nga yung pinoproblema ko, makapag oo, makapag-submit nga ako pero kulang 'yong nagawa namin, kaya dun ako nawawalan ng motivation na magpatuloy kasi ganun yung ka-trabaho.
Okey. Yun, oo. Oo. Usually ba yung mga projects, ah, 'yong 'yong initial stage ga'no kaya katagal 'yon?
Kapag may plano na kasi, 'pag binigay na ni architect yung plan, pwede na naming i-execute. Sisimulan na namin sa foundation' sa paglilinis ng site. Pero yung problema nga, hmm, hanggang ngayon 'di pa niya ginagawa. Ang iniisip kong gagawin niya is by the end, bago mag-end yung week ibibigay na niya, so parang dun pa lang kami mag-start. So parang alam mo yun nakakawala ng gana na imbes na may mga nagawa ka na, eh, kailangan mong hintayin. Kasi dun sa company namin, ah, acceptable yun, eh, ah, within a week meron kayong natapos so parang ang marereport lang this week, eh, pagbigay niya ng plano. Pagkabigay niya nung plano, eh, tapos tapos na. Yun palang yung nagawa buong linggo, plano pa lang, so by next week pa kami mag-start sa field.
Okey. Ang gay naman. Oo. Ah. So parang, ah, hindi full disclosure tama ba?
Oo, parang, ah, nasa, nasa agreement naman pero hindi siya na-execute ng tama.
Mm. So ano pala 'no, um pwede kayang, kung pero nakakabiruan mo naman siya?
Oo, nagkukuwentuhan kami dati, pero simula nung na-in love dun sa <chuckles> engineer na babae mukhang hindi na siya makausap ng matino, in love na talaga.
Ah, <laughs> patay. Ah, mukhang oo, mukhang tinamaan nang husto.
Oo.
Siguro ano, ah, alam ko na, ah, tawag dun, minsan kasi 'pag 'pag sa mga, ah, barkada, di ba, parang, um, nagkakaroon ng biruan yung i tuksuhan. Yung yung parang ano mo, lolokohin mo siya ng parang, "Pag ginawa mo 'to, 'pag tinulungan mo 'ko dito, ah, tutulungan kita sa nililigawan mo." 'Yong mga ganong klaseng biruan na, ah, parang hitting two birds with one stone parang gano'n 'yong nangyari. Kailangan mo siyang, ah, makakilos nang maayos na naayon sa gusto mo para sa project n'yo. Tapos ma ma ah, he ah, tutulungan mo siya sa problema niya sa love life. So alam mo yun, parang puwede kang mag-ano, um, puwede mo rin siyang since nasabi mo nga na na nakakabiruan mo, nakakausap mo. So, baka in a way puwede kaya 'yong sarcastic na ano, <chuckles> na hirit sa kanya na hindi niyo matapos-tapos 'yong 'yong project n'yo.
Oo nga 'no, hindi ko rin naisip yun, ah, parang maganda nga yun. Ah, pwede kong tulungan para maliwanagan siya, pwede no? Baka pwede ko ring i-invite yung
Oo.
Yung isang nililigawan niya, baka invite ko dito sa site para ma-check niya o 'di mapu mapunta siya dito, oo nga 'no? Tapos biruin ko siya do'n, tapos baka pwede kong sabihin na pag tapusin niya 'yong work dito habang nandito 'yong engineer para ma-impress naman siya, oo nga 'no? Try ko nga 'yan.
Oo. Oo, tama. Mm Oo, tama. Kaya nga eh. Oo't maganda yung ano, yung naisip mo na, a parang magmumukha siyang bida talaga. <laughs> Kasi di ba may m may mga ganon, eh, um, or yung yung babae ba nakakausap mo rin ba?
Oo. Oo, kaibigan ko rin eh.
Ah, baka pwede mo rin siyang hiritan na ano, ah, matapos yung trabaho na, yung parang ano yung mga gusto niya sa mga architect, di ba? <laughs>
Oo nga, baka diretsuhin ko na rin yung kaibigan ko na kung may pag-asa ba o wala yung isang <laughs>
Ay, wag, wag, wag mong wag ganun kasi mamaya ma mag-away pa kayo ng ano, ng engineer mo, ay ng architect mo. <laughs>
Mm, sabagay.
So, ay ayun, eh, parang, um, bigyan mo siya ng pagkakataon na magmukhang bida. And siguro kung magkaayaan kayo na inuman or mag ah, socialization, eh, ma-discuss mo sa kanya na, ito si kaibigan mo, <clicks tongue> ah, natutuwa siya sa mga na, architect na mabilis magtrabaho 'tsaka kung, ah, gusto niyang magkaroon ng si architect magkaroon ng maraming time do'n sa panliligaw, eh, puwede niyang matapos kaagad 'yong yong project n'yo para at least may time siya na makapag ah, bonding do'n sa babae.
Tas Oo nga, thank you, ah, hindi ko naisip yun, eh. Susubukan ko yan mamaya. <chuckles> Tatawagan ko mamaya yung, ah, engineer para masabihan sila pareho na ma-invite dito, baka dun nga siya tumino. Thank you ah, salamat sa advice mo.
<chuckles> Oo. Ah, si salamat ulit. Ingat.
Sige, ikaw din.